ไม่พอมีต้นเดียว แต่ว่ามันต้น ใหญ่ เฉย ๆ คะ? มีผัก Kale ต้นเดียว แต่ว่าต้นใหญ่ค่ะ
อ๋อ แค่ต้นใหญ่เฉย ๆ ก อ๋อ ก็นึก อา ก็นึกว่าแบบว่าทำหลายต้น แบบว่าเป็นหลาย เป็นโซนเลย <chuckles>
มัน อุ๊ย โอ๊ย จริง ๆ เราปลูกต้น Kale 1 ต้นเนาะ กะเพราอะค่ะ 1 ต้นใหญ่ ๆ เลย แล้วต้นพริก แล้วก็มีต้นตำลึง แล้วก็ปลูกเดนิสด้วย ปลูกแคร์รอตด้วย พริกหวานด้วย แบบว่าแบบปลูกเยอะมากเลยค่ะ แล้วก็ปลูกตำลึงข้างรั้ว แล้วปลูกผักบุ้งเอาไว้กิน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็มีใบยี่หร่า คือแบบว่าพยายามทำให้บ้านอะค่ะ มีธรรมชาติอยู่ล้อมรอบ แล้วเวลาอยากกินอะไรแบบให้โมเมนต์แบบไปเด็ดหน้าบ้าน อย่างเงี้ย แล้วก็ไปตัดมาได้เลย ทั้ง ๆ ที่แบบว่าผัก Kale เราต้องเอามาแค่ 2 ใบ เอามาทำกับข้าวให้ลูกใช่ไหมคะ? เอามาตุ๋นกับน้ำซุป อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเรา
อือฮึ อา อา อะ ก็คือทำให้รู้สึกว่า มีความแบบสบายเลย ลงมาก็คือ มาหยิบมาจับเอาไปกินได้เลยเนาะ ตรงนี้
ใช่ แต่แบบว่าเราพกตะกร้าไปด้วยนะ ทั้ง ๆ ที่ 2 ใบ แล้วทำเหมือนแบบว่า เสมือนตัวเองอยู่ในโลกของธรรมชาติ เอาตะกร้าไปใส่เลย จริง ๆ คือมี 2 ใบ มีกรรไกรไปตัด อะไรอย่างเงี้ย เออ ๆ เราก็แปลกเหมือนกัน
<chuckles> <chuckles> มันอาจจะเป็นเพราะเรามีภาพในหัวหรือเปล่า? ว่าแบบว่าเราจะต้องเป็นแบบสาวที่เดินถือตะกร้าไป แล้วก็ไปเก็บ อาจจะได้เจอ อาจจะเห็นภาพจากหนัง รายการ หรืออะไรพวกนั้นมาหรือ เปล่า?
<chuckles> เออ ใช่ ๆ ค่ะ เราอาจจะชอบโมเมนต์นั้น เพราะเรามีไอ้เนี่ย ตะกร้าหวายอะค่ะ ที่เป็นของเหนือเนาะ เนี่ยเพราะว่า มันดูเป็นธรรมชาติดีค่ะ แล้วเรารู้สึกว่า มันช่วยเยียวยาใจเรา เพราะว่าเรามาอยู่เหนือนะคะ 1 ปี 1 เดือนเนาะ ตอน ตอนนี้ลูก 1 ขวบ 4 เดือนแล้ว เรามาตั้งแต่ลูก 3 เดือน แล้วเรามองว่า เราไม่ได้เจอเพื่อนเหมือนกันนะคะ คือเราอยู่กับบ้าน สามี ลูก แล้วก็มีคุณแม่เราแวะเวียนมาบางครั้ง แล้วเราก็จะออกนอกบ้าน ก็คือแบบ พาลูกไปวิ่งที่ทุ่งนา ไป ไปเดินเล่นทุ่งนา ใช่ค่ะ เป็นทุ่งนา
อา อือฮึ อา มีทุ่งนาด้วยเหรอครับ? ตรงนั้นมีทุ่งนาด้วย โอ้โฮ เป็น เป็นทุ่งนาใครครับ? ทุ่งนาเราเหรอ?
ปลูกข้าวช่วงนี้ข้าวออก เป็นทุ่งนาของคุณพ่อ แล้ว แต่ว่าคุณพ่อกับคุณแม่เราแยกทางกัน แล้วเขาก็ยกที่ให้เรา แต่เราอะปลูกข้าวไม่เป็น เราก็เลย อะ อะ อะ จ้างคนอื่นเขาปลูกแล้วก็แบ่งข้าวค่ะ แบบว่าไม่ได้จ้างเป็นเงินนะ คือ สมมุติว่าข้าว 4 ส่วนอย่างเงี้ย เราให้คนปลูก ส่วน
อ๋อ อา ๆ ๆ อ๋อ ก็คือเราให้เป็นเปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์ข้าวไป ปลูกเท่านี้ เราเป็นเจ้าของที่ เราขอเท่านี้เปอร์เซ็นต์ เท่านี้เปอร์เซ็นต์ อา
ใช่ ๆ ใช่ ๆ ค่ะ แล้วข้าวก็แบบว่าเรา ด้วยความที่แบบอยู่กรุงเทพเนาะ แล้วเราเคยกินข้าวแบบว่าญี่ปุ่นน่ะคุณ แล้วข้าวญี่ปุ่นมันแพงมาก ๆ เลย เราก็เลยให้ปลูกข้าวญี่ปุ่น อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ปลูกข้าว Riceberry ใช่ค่ะ
อือฮึ ขึ้นไหม? ขึ ขึ้นไหมอะ? คือปลูก ปลูกพืชแบบข้าวญี่ปุ่นอย่างเงี้ย อ๋อ
ขึ้น ขึ้น ขึ้นค่ะ ขายโล ที่เนี่ยจะขายถูกมากเลยนะ โลละ ฿50 แต่พอไปกรุงเทพอะ ในซูเปอร์มาร์เก็ตอะ โลเป็นหลัก 100-200 เลยอะ
อืม